Ừm, nghe qua rất là thương và đồng cảm với bạn, vì đúng là thật sự con gái hoặc là con trai cũng vậy, nếu mà tự nhiên ai đó làm tổn thương thì cũng rất là nhạy cảm cho những mối quan hệ sau, đúng hông nè? Thì, ờ, kể cho mình nghe đi là cái, ơ, tổn thương này của bạn tới bây giờ nó đã được bao lâu rồi nè?
Đúng rồi. Ừm, tới bây giờ là hiện tại bây giờ là gần 2 năm ờ, hơn 2 năm rưỡi rồi, có thể là gần 3 năm rồi, nhưng mà mình cũng hông hiểu tại sao ừm, nhưng mà khi mà mình tiếp xúc với một người nào đó nha, hoặc là nhiều khi mà người ta muốn bước vào trong, a, bước vào trong, a, sâu bên trong lòng của mình á bạn, thì trời ơi, mình lại sợ. Cái mình sợ ở đây đó chính là sợ khi mà phải trao cái niềm tin cho người ta hoặc là trao một cái điều nào đó mà mình ví dụ như mình muốn mở lòng đi, thì chắc chắn là 100% là mình không dám mở lòng được, mình chỉ có thể là mở lòng tầm khoảng 50, bốn bốn mươi đến 50% thôi á bạn. Có nghĩa là mình cảm thấy đây là một cái điều rất là tiêu cực, mình muốn thay đổi nó nhưng mà mình không biết là phải bắt đầu từ đâu á bạn.
3 năm.